'Eto okey lang, medyo lumamig-lamig naman na sa sobrang init ng panahon ngayon. Ikaw ba?
Buti naman 'no. Okey lang din medyo ano lang, medyo stress ako sa life. Kasi may mga may mga, ano, eh, may mga kailangan akong pagdesisyunan na medyo para sa'kin medyo mahirap siya kaya kailangan ko munang itulog. At tsaka hindi lang 'to, parang ang dami ko pang ginagawa tapos kasali pa 'to. So
Mm, bakit? Oh. Mm. Hmm, naku, nakakaano nga 'yan, nakaka-stress nga 'yan.
Yeah, oo. Ikaw ba mm. May mga i ano ka ba ngayon or okey ka naman sa buhay, wala kang iniisip?
Ah, wala namang masyado kasi wala namang masyadong bago sa trabaho. So, parang paulit-ulit lang din naman, routine. So, medyo okey pa naman yung stress lever level ko. <chuckles>
M Okey. Mm. Okey. Oo, hindi pa siya katulad ng akin ngayon na na naapektuhan na ako. So, 'eto baka sige, para mabi baka mabigyan mo rin ako ng opinyon kasi ngayon nasa ibang bansa ako ngayon, estudyante ako dito. So, may may, um
Ah, oo. Ikuwento mo kasi yan para para mabawasan naman. Mm. Oo, sige, sige. Oo, oo. Oh, oo.
opportunity ako dito na puwede akong mag-work after ng after ng studies ko, but, um, pero diyan sa Pilipinas parang gust ang tagal ko nang gustong-gustong umuwi. Kasi sa akin naman, nag-school lang ako dito at, ah, wala akong balak mag-stay. Kasi gusto kong makasama sila sa bahay. Si mommy ko, matanda na.
Mm. Trabaho, oo. Ay sep mm. Mm. Hmm. Mm, mm.
Eh, although yung yung trabaho dito sobrang okey, alam mo yun? Talagang wala akong yung mga benefits and everything, maganda talaga siya. Pero part of me also diyan sa Pilipinas na gut na ayaw ko talagang mag-stay dito kasi hindi ko din hindi ko din nafi-feel na mag-stay dito. Tapos
Oo, oo. Mm. Mm, mm. Oo.